Мгм. Ну вот, э. Да да да да.
А и Мгм. Можно вы выбрать какую-то самую интересную ветку или даже в нескольких проработать, и это всё будет одна и та же, так сказать, тема, да?
Мгм. Да, да, ты права, э, именно так и есть, что это будет, э. Ну, это та же, это тоже вино. Как говорят, э: те же яйца, только в профиль. <laughs> Вот. Ну
Мгм. М-да, да, н ну, н наверно, есть с самая какая-то интересная ветка, и я не знаю, а, <chuckles> м, многооплачиваемая, а, и какая-то лёгкая, да, потому что, не знаю, барменом это, наверно, не самая лёгкая работа. Хотя некоторые действительно, м.
Мгм. Не, она не лёгкая, я скажу честно, она не лёгкая, я в жизни бы не вернулась. Я была бар-менеджер, бармен винный. Я я понимаю, что я возможно вернусь только потому, что я работ живу в другой стране и мне надо себя как-то закрепить, но я не хочу в эту. Это очень тяжелая работа с точки зрения того, что ты работаешь в сервисе с людьми.
Да. Да вот, мгм. М-да. М. Мгм. Конечно, да-да-да. Ещё и если какие-то смены ночные. Да, было такое?
Мгм. Да, конечно, а в 5 утра ты закрываешь, это ужасно. Это старит, во-первых, тебя очень сильно.
Уже, да. Мгм. Вот. Вот, кстати, да, действительно, для девушек это вообще критично, такое не нужно.
Да, да, да, да. Я тебе больше скажу, э, все бармены, с которыми я общалась, и они говорят: "Да я буду стоять, э, лучше в баре, чем в офисе в каком-то сидеть". В итоге всё равно уходят на какие-то другие работы. Ну не то, что не барменские, просто связанные с алкоголем, но не барменство.
Да. Мгм. Мгм. Ну, зэ да.
Ну й это тока, ну, я не знаю. Я в Италии, конечно, видела очень возрастных барменов, но
Ага.